Ah, magandang tanong yan, 'no? So, sa kaibigan naman, siyempre kung kaya namang hindi patulan, ah, 'wag nalang patulan. At pangalawa, siyempre kung kaya naman mapag-usapan, ah, bakit hindi nalang pag-usapan, 'di ba, kapagka medyo lumamig na yung ulo. Lahat naman ng bagay nadadaan sa usapan. Ah, sa pamilya naman, ganun din, ah, bigayan nalang hindi naman kailangan ikaw yung manalo palagi. So, minsan maganda rin yung nagpaparaya nalang para sa ikatatahimik ng lahat, mm.
Aha. Tama. Aha. Mm. Totoo 'yan. Totoo yan. Tama. Mm. Alam mo 'to, ta tama 'yan. <chuckles> Oo, alam mo, sang-ayon ako sa sinabi mo na nagpaparaya talaga dapat talaga ito rin yung dapat kong matutunan yung magparaya. Kasi kung palagi nalang ikaw yung tama siyempre nag nag ano eh, nagdudulot yun ng hindi maayos na relasyon sa kapamilya mo o kaya sa kaibigan mo. Kaya oo, totoo yung sinabi mo bigayan, magparaya.
Hmm, mm. Oo. Oo. Tama, tama. Eh siyempre, 'di ba, mas maganda naman na magkaroon kayo ng magandang relasyon, maayos yung pag-uusap niyo yun naman yung mahalaga kaysa yung paiiralin niyo yung mga pride niyo. Ano bang mas mahalaga yung yung argumento niyo o yung samahan niyo, 'di ba? So, kailangan mo talaga ng pag-isipan yung mga bawat salita din na lumalabas sa bibig natin.
Oo. Totoo 'yan. Oo. Totoo 'yan. Totoo 'yan. Kailangan matuto ka ring ano, ah, matutong pumigil sa emosyon mo. Huwag mong pairali oo, kontrolin, matutong kumontrol sa emosyon na nararamdaman mo. Kung galit ka pa eh, ano muna, bigyan mo ng espasyo yung sarili mo, para hindi mo siya salubungin. Kasi 'pag sinalubong mo yung galit niya nag kada nag humahantong yan sa ano eh, siyempre sasabog yan, 'di ba? Parehas kayong galit, parehas kayo na nagsisigawan na. Oo, mainit na yung ulo niyong 2. Kaya naman ang mangyayari niyan hindi na kayo magkikibuan sa buong maghapon na 'yan. Doon na na naapektuhan yung relasyon n'yo bilang isang pamilya o kaya bilang isang magkaibigan, 'di ba?
Mm, magkontrol ba. Mm. Hmm. Tama. Mm, tama. Mm, mainit ang ulo. Mm, mm.